Ma no, certamente ci sono anche i cambiamenti negativi. Cioè, immaginati una coppia che è sempre stata benissimo nella vita e 1 dei 2 diventa vedovo o vedova. Eh, lì è un cambiamento inevitabile, ine ineluttabile e e e chiaramente è un cambiamento drammatico, triste.
Certo, questo sì, sicuramente. Ehm, il fatto che comunque uno cambi, no, oltre che mhmm, appunto diciamo ai fattori esterni e oltre appunto anche alle persone esterne, il cambiamento, mhmm, in primis secondo me ti deve partire da da te stesso, o comunque i fattori esterni fanno tanto?
Mah, tutte e 2. Io penso che la la cosa importante sia, ehm, riuscire riuscire cioè essere capaci a a, mhmm, a cogliere la la la bellezza del cambiamento e perché alla fine è un'opportunità per mettersi in gioco, migliorare, imparare, crescere e soprattutto godersela. Perché altrimenti tutto diventa resistenza, passività e r